โอ้โฮ อืม เหมือน เหมือนจะเกือบไม่ฟังนะ แบบว่าทำหน้าเมิน ๆ ใช่ ทำหน้าเหมือนแบบว่าเราเป็น คนขี้บ่น อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าสุดท้ายอะ เขาก็ เดิน ไปเก็บ เออ เพราะว่าเวลาเราบอก เราจะไม่ค่อยบอกอ้อม ๆ ไง เราจะพูดตรง ๆ ว่าแบบ "เฮ้ย ทิ้งแบบนี้" อะไรเงี้ย หรือว่าบางทีเราก็จะ ถ้าเป็นรุ่นน้องเรานะ เราก็จะพูดค่อนข้างตรงว่า "อุ๊ย ทำไมเป็นอย่างนี้ เธอเป็นพลเมืองที่แบบไม่ดี เลยนะ เธอทำให้ประเทศไทยสกปรก" บางทีแบบเราอินมาก ๆ อะ ห เรอ เราพูดแบบ ว แทบจะเป็นบทละครเลย นะ บางทีก็ตลกตัวเองเหมือนกัน อือ
เกือบไม่ ฟัง <chuckles> อืม อืม แล้วเธอแบบว่า เป็นคนที่แบบว่า เห็นอะไรขวางหูขวางตางี้ไม่ได้นะ พวกขยะทิ้งไม่เป็นที่อะ แล้วเคยคิดไหม? เคยมานั่งคิดไหมว่า จริง ๆ แล้วเนี่ย อะไรคือสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ย ค ถึงไม่กล้าที่จะแบบ ก เอาขยะไปทิ้งที่ เอ่อ ไม่ใช่ เขาเรียกอะไร เอาแบบขยะไปทิ้งอะแหละ เออ เธอเคยมี
ใช่ โอ้ อืม อ๋อ มี ๆ ๆ ก็คือมันจะมี อย่างเช่น อ่า ถ้าสมมุติเราไปเที่ยวทะเล อย่างเงี้ย ก็ต้องบอกเลยว่า อันเนี้ยชัดเจน มาก ๆ ตามชายหาดอะเนาะ ก็บางทีอะมันจะมีแบบ เอ่อ เขาแบกกุ้งทอด อะไรเงี้ย ใส่กล่องโฟมสีขาวมาขายตามหาด ใช่ไหม ก็เห็นคนก็ซื้อกินเยอะแยะ อะไรเงี้ย พอซื้อกินเสร็จแล้วเนี่ย บางคนเขาก็หิ้วกลับ แต่ว่าบางคนน่ะเขาก็วางไว้ตรงนั้นเลยอะ คือเราก็ไม่แน่ใจว่าชายหาดอะ เหมือนมันจะมีจุด ๆ หนึ่ง หรือว่ากอง ๆ หนึ่งอะที่คนก็ชอบแบบว่าเอากล่อง โฟม ก็เหมือนวางคนแรกปุ๊บ คนที่ 2 ก็นึกว่าเป็นจุดทิ้งขยะมั้ง อย่างเงี้ย ก็ ไปวาง วาง ๆ จนมันกลายเป็นกองขยะ ทั้ง ๆ ที่แบบตรงนั้นมันเป็นพื้นทราย อะไรเงี้ยเธอ อันเนี้ยพอเราเห็น เราก็รู้สึก
เออ ท อืม อือฮึ อา
รู้สึกแบบยังไงอะ อยากจะไปปักป้ายรณ รณรงค์เลยนะเธอว่า แบบว่าห้ามทิ้งขยะ อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็มอง ว่า เอ่อ ถังขยะบริเวณนั้นน่ะ อาจจะน้อยเกินไปไหม คือระยะห่างของถังขยะมันอาจจะมากเกินไปไหม คนที่อยู่แถวนั้นเขาก็เลยรู้สึก ว่า เอ๊ เหมือนไม่สะดวกอะ อืม อันเนี้ยส่วนหนึ่งเราก็อยากให้ทางเทศบาล หรือว่ารัฐบาลที่ดูแลพื้นที่ส่วนนั้นน่ะ มีการ เพิ่มถังขยะนิดหนึ่งอะ ให้มันแบบถี่หน่อย เพราะว่ายิ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว อะไรอย่างเงี้ย ก็ ซื้อของกินของใช้เยอะอะ อืม ใช่
อือฮึ อือ อืม เธอ เดี๋ยวนี้มันมีปัญหาอีกอันหนึ่งนะ ที่แบบว่าเหมือนสังเกตเห็นแบบว่า อ่า โลก social เนาะ เดี๋ยวเนี้ย เหมือนประมาณว่า คอนเสิร์ตเธอ เวลาดูคอนเสิร์ตจบอะ เธอเคยสังเกตไหมว่า ขยะอะ มันเยอะไปหมดเลย ทุกคนทิ้งขวดน้ำที่ตัวเองกินน่ะ ทิ้งไว้กับที่ เออ แล้วเธอคิดว่าแบบ <tsk> จะแก้ไขปัญหานี้ยังไงดีอะเธอ? อือฮึ
อา โอ้ เละเลย อืม โอ้ เยอะจริง ๆ

แล้วถ้า ถ้าเรามองว่าอย่างได้ผลเนาะ อันเนี้ยต้องมองไปที่ คนที่ดูแลพื้นที่ตอนนั้นเลย ก็คือต้อง ต้องมีสิทธิ์ที่จะบังคับเลยนะ ก็คือเรียกว่าอาจจะเป็นผู้จัดงานอะเนาะ อย่างเช่น อะ คอนเสิร์ตที่เขาค้อหรือว่าที่เขาใหญ่ อะไรอย่างเงี้ย คือ บาง ทีอะ เวลาเขาก็กินดื่มอะไรกัน เงี้ย เราก็จะต้องพูดเลยว่า ล แก้วพลาสติก ถุงพลาสติก อะไรพวกเนี้ย ม มากเลยนะ แล้วทีเนี้ยพอ เอ่อ คอนเสิร์ตจบอะ เห็นทุกครั้งเลย เรียกได้ว่า เอ่อ ทุก จะต้องมีเนาะ ก็มีการทิ้งขยะไว้ตรงนั้นแหละ อะไรแบบเนี้ย คือจริง ๆ เรามองว่า ทางผู้จัดงานน่ะน่าจะมีการเตรียมพื้นที่ จัดจุดที่เอา ทิ้งขยะไว้แล้วแหละ ใช่ไหม จัดงานระดับเนี้ย แต่เราว่าการบังคับใช้หรือว่าการประกาศใช้ อาจจะเหมือนไม่ได้เข้มแข็งพออะ ก็เลยทำให้แบบวัยรุ่นบางทีพอดื่ม ๆ แล้วก็เมา เล็ก อะไรอย่างเงี้ย ก็ทิ้งไว้ตรงนั้น อะไรอย่างเงี้ย อืม เราว่าปัญหาเนี้ย ผู้จัดงานจะต้องเข้มแข็ง แล้วก็ต้องออกกฎชัดเจนว่า อะ ถ้าจะขายบัตรคอนเสิร์ตเนี่ย ต้องมีเหมือนแบบ commit มี
อา ใช่ อืม
อะ แบบช่วยรับปากนิดหนึ่ง ใช่ มีเงื่อนไข จริง เงื่อนไขให้ติ๊ก ให้รับทราบนิดหนึ่งว่า เราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะ เพราะว่าเราไปจัดในพื้นที่ที่มันเป็นแบบว่า สาธารณะ เป็นพื้นที่ธรรมชาติ แบบเนี้ย ก็ ก่อนซื้อตั๋วก็ต้องติ๊กตรงนี้ มีการเซ็นชื่อ ถือว่า จะซื้อ ซื้อตั๋วได้ แบบเนี้ย อืม
ว่ากำทด อะฮะ ขอความ ขอร้อง อา เงื่อนไข อือฮึ